Mm, gusto ko lang sanang ano, humingi ng payo kung ano yung maaari kong gawin? Kasi ako yung tao na may pagka-introvert. Ayokong 'yon bang takot akong makipag-usap sa iba, lalo na kung hindi ko naman sila masyadong kilala. Eto yung problema ko kasi, ah, kapagka may mga event sa trabaho, which is, um, nagkakaroon ng mga salu-salo or meeting. Kumbaga, nag-aalangan ako na makipag-usap sa mga iba, lalo na, eh, yung trabaho ko, eh, hindi lang yung kami lang sa work. May mga ibang tao pa na kasali na galing din sa ibang, ah, company, gano'n. So, parang ang hirap kong ano, makipag-usap sa kanila. Ano kaya yung maaari kong gawin palama para malabanan ko yung ganitong, ah, nararamdaman ko?
Mm, gaano, matanong ko lang muna, um, gaano ka na katagal diyan sa trabaho mong 'yan?
Ah, so for 1 year pa lang kasi s 'tsaka bago lang talaga ako sa ganitong ano, yung mga may mga salo-salo, ganun.
Ah, I see. Tapos, eh, ah, kelan 'yang mangyayari 'yang event na 'yan? Ano at anong klaseng, ah, salu-salo ba 'yan? Ah, year end party o ano ba?
Um, parang kapagka ano, sa mga awarding events, ganun tapos 'pag may mga trainings, ganun. Nangyayari 'yan parang sa 1 taon, 3 beses is, ah, once pa lang ako um-attend kasi nga meron yung pag-aalinlangan na ganyan lalo na kapagka yung mga ano, yung mga, ah, alam ko na yung mga kasama ko, eh, yung mga nasa matataas na ano, masa matataas na posisyon, gano'n, yung mga marami ng achievements. Parang ang hirap kong, ah, makisabay ba sa kanila sa mga gano'ng pagdiriwang.
Mm, I see. Tapos sabi mo nga, eh, hindi ka talaga sanay sa ganyan. Pero, gus binubuksan mo na ba yung, ah, sarili mo sa mga ganitong, ah, ah, pagtitipon?
Mm. Ah, ako parang ano lang, eh, parang napipilitan lang ako. Parang 'yong once lang na punta ko, parang do'n nga parang nabigla ko, "Ha? Ganito pala 'yong pakiramdam." So, kapag may announcement na ganyan paparating na naman na mga ano, meetings, parang kinakabahan ako, parang ayokong pumunta. Which is kailangan na talaga ngayon, hindi na puwedeng tumanggi.
Napipilitan, yon. <chuckles> So, talagang Oo. So, darating at darating kumbaga sa buhay mo diyan sa kumpanya mong ’yan na kailangan mo talagang um-attend, ika nga, di ba? So, iniisip mo kung papaano ka ba kumbaga, papaano mo hahandlein 'yang kumbaga, eh, 'yang pangangamba mo, pag-aalala mo sa ganyang mga sitwasyon. Sige, meron ka bang mga close na kaopisina, mga katrabaho?
Mm. Mm, ah, meron naman. Kaso minsan kasi kapagka hindi kami nagkakasabay-sabay, yun bang hindi kami pare-pareho ng inuupuan. So, dun sa mapipili kong upuan ga like nung nangyari nung nakaraan, ah, nagplano kami na sabay-sabay na ganito, pumunta. Pero dahil nga hindi kami hindi na hindi nangyari 'yun, ang nangyari, ah, nagkaiba-iba kami ng upuan. So, yung mga nakasama ko sa table hindi ko mga kilala. Which is ang hirap lang na parang na-o-awkward akong makipag-usap sa kanila.
Oo, mahirap nga yung ganyang sitwasyon, eh, lalo na kung, ah, siyempre wala kang ka-close, tapos yung mga kasama mo sa lamesa, eh, sila yung magkakilala at magkaka-close, 'di ba? Parang OP na OP ang dating mo diyan 'no? So ang talagang, yung set-up diyan yung itong pupuntahan mong ito, eh, kumbaga magkakatabi-tabi kayo kung sabay-sabay kayong darating, gano'n ba?
Mm. Hmm, parang gano'n or kung mayrong magre-reserve, kaso noon nga dahil sa medyo natagalan ako, yung na-reserve na upuan is naibigay sa iba, so ang nangyari nahiwalay ako. So 'yun, gaya nasabi kanina, parang OP na OP ako, yung pakiramdam na, ayun nagtatawanan sila gano'n, tapos ikaw hindi ka makaano makaalinsabay do'n sa usapan nila na feeling ko parang, parang gusto ko nalang umalis na umuwi nalang gano'n.
Nahiwalay ka. Okey. So yang, ah, event na yan, sabi mo nga may mga recognition may kumbaga may program proper, and then after na yan, 'kumbaga parang mayrong pinaka after party, ika nga.
Opo. Mm.
Mm, yung after party, oh, interesado ka naman do'n? Kasi kung hindi, eh, siguro ang gagawin mo talaga, eh, tapusin mo na lang yung programa kung may aamigin kang recognition or kung ano man, kung required kayong mag-stay, eh di mag-stay ka. Tapos alam mo 'yon, yung kung talagang hindi ka na interesado, eh, ba't mo pa ilalagay yung sarili mo diyan sa sitwasyon na 'yan, eh, umiwas ka na. Pero kung merong after party, eh, tsaka mo ngayon hanapin yung mga amiga mo, yung mga close mo tsaka kayong mag-enjoy, 'di ba?
Mm. 'Yon nga lang nangyari kasi noon, ah, parang meeting muna, ang ano, meeting muna sa una and then awarding tapos, ah, 'yong 'baga tapos meeting na naman, parang salit-salit ba 'yong ano kasi no'n, kaya hindi ako pwedeng umalis. So, ang ginawa ko na lang, nag-stay na lang ako sa upuan ko, tahimik na lang, 'yon ba tumitingin na lang sa mga ano, katabi ko. <chuckles> Tapos nakikitawa na lang, pero in deep inside ko 'yon nga parang ang hirap ng ganito, ayoko sa sitwasyon na gano'n.
Mm. Aniya. Mahirap talaga 'yon. Eh, hindi ka naman puwedeng lumipat, ng puwesto, 'pag 'yon nag-start na? <scoffs> 'Yong tipong mapupuno, makipagpalit.
Ah, wala na. Kasi punuan na rin ang upuan. Tapos sa lilipatan ko hindi ko rin lang naman din kilala, 'yong mga makakatabi ko.
Totoo. Ah, oo nga. Medyo mahirap nga 'yong sitwasyon na 'yon. Siguro, eh, talagang sa pagkakataon na 'yan, eh, talagang mapupunta ka. Kasi, nag-iisip ako ng ibang paraan na puwede bang, ah, gawin mo, alternatibo, at mukhang, maiipit ka talaga sa ganiyang sitwasyon, 'no. Pero siguro ano, subukan mo na lang ding ano, mag start ng, ah, kumbaga, eh, 'pag, eh, ika'y, pinansin naman ng kaharap mo at, ah, ngumiti naman, subukan mo 'yong mga simpleng, ah, alam mo 'yon, mag-start ka ng conversation, para makapalagayan mo lang ba ng loob. Pero, gano'n pa man, talagang nasa sa'yo 'yon kung personalidad mo 'yong hindi nag-a-approach. So, ah, tignan mo na lang kung anong puwede mong magawa, ika nga, 'di ba, habang, tuloy-tuloy 'yong programa. O, ano ba 'yong kamustahin mo na, "Uy, 'yong nanalong 'yan, taga san ba 'yan?" Kung baga, try mong mag initiate ng conversation para, hindi ka, ika nga, ma-OP. Tapos, tignan mo kung anong magiging reaksyon nila, kung ang reaksyon nila, eh, hindi ka papansinin, eh, wala na tayong magagawa do'n, ika nga, 'di ba.
Mm. Sabagay, ah, 'yon talaga 'yong isa sa mga kahinahan ko, 'yong, ako 'yong mag-open ng ano, ng usapan. Kasi, talagang, ako, 'pag hindi ako inimik hindi rin ako iimik, hindi naman sa ano, hindi naman sa suplada, gano'n, o kaya masamang ugali. Pero, 'yon lang talaga, meron akong, takot na mag-open ba ng topic sa kanila, kasi 'yong nangangamba na baka, hindi naman sila interesado sa sasabihin ko o kaya hindi naman nila pakinggan, gano'n. Kaya, minsan, ayun, talagang tahimik na lang ako.
Mm, minsan kasi yung sa, yung ibang tao din naman tipong naghihintay din na i-approach mo o magsalita ka kasi hindi ka rin nila kilala, eh, 'di ba? Kumbaga malay ba nila kung game ka sa makipag, ah, kumbaga makipagkilala, gumawa nang socialization dahil hindi mo nga sila kakilala o baka nag-aalangan din sila. In short kasi hindi mo naman kontrolado din yung gagawin ng or yung i-aasal, ikikilos ng ibang tao lalo't di mo kilala. Ang kontrolado mo lang talaga diyan, eh, yung sarili mo. Kung alam mong 'di ka talaga komportable, eh, bakit ka pa magpapa mapa magpapanatili sa gano'ng sitwasyon, 'di ba? Pero kung curious ka, gusto mo i-break yung pagiging, ah, kumbaga hindi ikaw yung nag iinitiate ng first move, eh, why not eto subukan mo sa pagkakataong ito malay mo, eh, mabuk ma-unlock mo na may gano'n ka palang <chuckles> skill, ah, finally sa pagkatapos ng mahabang panahon na tipong tahimik ka lang at hindi ikaw yung tipo ng tao na nag-a-approach, 'di ba?
Mm. Mm, sabagay siguro nga kailangan ko rin ano, i-discover 'yong sarili ko na ano, ako 'yong unang <chuckles> makipag-usap sa kanila. Baka tama ka nga na kagaya ko rin, nag-aantay lang din sila na magsalita ako at mag-open ng topic. Baka pare-pareho lang kami na gano'n. So, maganda nga 'yong payo mo 'no, na i-try ko rin minsan na ako yung ano, unang makipag-usap sa kanila baka sakali na ano, ma-overcome ko na yung pag-uugali ko na ano, pagkamahiyain na makipag-usap sa iba.
Mm, matanong ko lang oh. Mhm. Hindi pa naman huli ang lahat, ‘di ba. Malay mo eh, ngayon mo palang mabubuksan yung, ah, ganiyang side ng pagkatao mo. Matanong ko lang mabilisan lang din, ika’y ba'y talagang tahimik kahit na nasa kasama mo yung mga talagang kapalagayan mo ng loob?
Ah, hindi naman kapagka yung mga talagang kakilala ko ano, ah, maingay din akong kasama. <chuckles> Pero 'pag yun nga, kapagka ganun na ano, may mga tao na hindi ko masyadong kakilala parang nag-aalangan ako na, kasi baka iba yung interpretasyon nila saakin. So yun, nagmamasid-masid lang ako kung sino yung mga ano, ah, makikipag-usap sa’kin, yun lang din yung mga kinakausap ko.
Ayo Oh, okey lang naman yun. Talagang sa una iyan, itong darating na event niyong 'yan, obserbahan mo yung mga makakasama mo sa lamesa. Pero maganda sana, siyempre kung yung umpisa palang eh, hindi mangyari yung nakaraan na napahiwalay ka, maganda kung may pagkakataon talaga na, talagang i-set niyo sa mga yung mga ka-close mo na sa opisina na, “Uy tara, sabay-sabay tayong dumating.” Yung tipong ganun. “Ay ako hindi ako magpapahuli eh ano, talagang magkita muna tayo bago tayo pumasok sa loob.” Ayan, yung mga tipong gano'n. Ah, para at least dun secured mo na, hindi ka na mamomroblema. Pero 'pag na napunta ka sa ganung sitwasyon na naman, ‘yan, obserbahan mo muna yung tao tapos pagtingin mo, ah, try mong mag-initiate, ikaw na yung mag first contact, ika nga. Tapos kung malamig or ano, ‘di hayaan mo kung ayaw. Malay mo naman baka or kaya, subukan mo ulit pangalawang beses, pero kung pangalawang beses, eh ganun pa rin, eh ‘di alam mo na, ‘di ‘wag mo nang kausapin. Yun lang naman yun ‘di ba. Basta focus ka na lang sa programa.
<laughs> Oo, siguro nga, siguro nga, susubukan ko talaga ano, try and try. <chuckles> Baka sakali ano, ma-overcome ko na 'to. Tsaka 'yong sabi mo nga, 'yon kasi nakaraan eh late ako medyo kasalanan ko rin naman talaga kung bakit ako nahiwalay. So magandang ideya na gano'n na, bago ka pu pumasok sa hall, talagang ano, mag-antayan muna para meron akong kakilala na kasama.
Mhm, tama ‘yan. Mhm. Tam Mhm, kasi 'pag yun nas- magawa niyo yun at least, ‘di ka na mamomroblema. Baka mamaya eh, talagang, ah, magkulitan na kayo. Mag-e-enjoy ka na nang todo kumbaga tama lang at least na, napaghandaan mo ngayon at sana kahit papaano nakatulong yung mga nabanggit ko.
Mm. Sige, sige. Gagawin ko 'yon 'yong ano, ah, suggestion mo na ano, makipag-usap sa mga kasama ko na sabay-sabay kaming pumasok. <laughs> Para nang sa ganun eh, hindi naman ako kinakabahan, 'pag nakita ko na 'yong crowd. Takot ako sa crowd eh. <laughs>
Mhm. Oo, at least may selpon naman ‘di ba. Madali na yung magkausap, "Oh nasaan ka na ba? O teka hintayin niyo ako, malapit na 'ko.” Mga tipong gano'n. Ayos ‘di ba.
Oo. Ah, sige. Salamat sa mga advice mo ha.
Mm, walang anuman at salamat din sa pagbabahagi mo. Mag-ingat ka. Paalam.